Hum, entendi.
Você entendeu? Então para mim são 2 coisas diferentes e que tá difícil de eu aceitar que seja hã, nesse curso seja a mesma coisa, tem que fazer os 2.
É, entendi. É, você sente que é uma coisa mais você se sente mais vulnerável por tá tudo novo e também por usar isso agora? Porque você já usava esse tipo de programa lá no Brasil ou não? É novo, agora que você tá começando a usar?
Não, eu já usava, mas eu pedia para o criativo fazer, para o artista fazer. Eu falava
Ah, tá, você tinha familiaridade, mas você mesmo não fazia.
Exatamente, eu eu o vamos supor, o diretor do filme fazia, assim, um relatório para mim do que que ele queria no filme. "Ah, nessa cena eu quero isso, naquela cena eu quero aquilo outro, tá-tá-tá". Isso é a pós-produção, né. Você fa você tá orientado pelo diretor e fazer, porque o diretor não vai tá lá, ele vai tá fazendo outras coisas, né.
Hã. Tá. Sim. Uhum, entendi.